そうですね。
うん、ん、そちらの方の運動は、その、ま、頻度、そういうけ強度やその頻度を抑えれば、ちょっと、うん、その痛みとの相談にもなりますが、それ様子みなが多分していただくには、多分問題ないと思いますので、先ほどお伝えしたようなちょっとウォーミングアップやクールダウンを、ちょっとにゅより入念にしていただいたり、終わった後にちょっとお風呂やシャワーで、ちょっと軽いマッサージしたらいたりとか、うーん、そういうこともケアケアも必要ですし、あと、そ、物理的なことで言えば、あの、サポーターや、その、あ、何ですかね、あの、はい、あの、ひうんひ
はい。 うーん。 はい。 うーん。 はい。 ああ、なるほどね。確かに、ね、は とか。うーん。サポーターは1つの手かもしれないですよね。なんか今まで、そっか、それは考えたことなかったですね。うーん。
テーピングみたいな、うん。 はい。 うーん。 もっと手軽にただのタイツみたいなものを履くだけでも、だいぶその膝への負担が軽減されるんで。
あ、そうなんですね。うーん。
はい。 もう、伸縮する時に、その、何もないと、その
はい。
その、何ですか、その、力が一点のところに溜まってしまうんですけど、ちょっとタイツを履くことによって、ちょっと布の方にもちょっとその張力が分散されて、少し少しでもちょっと、あと、戻る時も全部戻るのを筋力を今まで使ってたところ、それをそのタイツの伸縮力でちょっとそれを抑えてくれるみたいな効果もあるので、うん。
ああ、 膝に全部かかってしまう。うーん。 あ、なるほど。ああ、それはいいかもしれないですね。うん。
はい。それに今の季節ですと寒いので、うん、その寒さの予防にもなりますし、温まるのでウォーミングアップもしやすくなると、結構いろいろいい効果がある ね。